آه، الفكرة إنه آه، ما عندك حق آه، بس ال أنت دلوقتي ده طبعًا تعب بَدَني وكده، بالنسبة للتعب هل الموضوع كان مأثّر عليك نفسيًا، كنت متضايق نفسيًا في وصل معاك الموضوع إن أنت مثلًا توصل لمرحلة نفسيًا إن أنت لأ أنا خلاص جِبت آخري نفسيًا؟ أنت جسمانيًا ماشي، قُلت لي كنت تعبان وألف سلامة طبعًا بتتعالج وكده، آه.
امم، امم، كمل، كمل. آه، آه، آه، لأ، ده نفسيًا نفسيًا آه، نفسيًا أثّر عليَّ جامد، إن أنا بقى في تعب مستمر عندي زي ما قُلت لك ضهري، آآ، النوم بتاعي بقى مضطرب نفْسُه، النوم أنا ما كنتش بانام أصلًا، عارف أنت اللي هو أنا كنت آه باقول لك أنا باصحى أنام وبتاع، بس حرفيًا أنا ب كنت نومي عامل إزاي، نومي متقطّع، أنا كنت وقتها نازل في الشغل ده في الشتا، فكان نومي أحط حتى البطانية كنت باصحى في نُصّ اليوم كده، أنت فاهم، الجو يبقى برد، وأنا صاحي صهدان، مش بُصّ عارف أنت اللي هو أنا جسمي بيولّع أنا م مش قادر، أقوم أنا شايل البطانية، بعدها بحوالي 10 دقايق بالضبط <chuckles> ألاقي جسمي بِرِد، أقوم م نم عا عامل البطانية وأكمّل نوم. ففاهم، حتى نومي كان بيقطّع، بس برضه إيه، يعني ما كانش في حاجة، حتى الش حتى الش الدراسة بتاعتي، ما بقاش عندي ش ما يبقاش عندي شغف ليها، شوف أنا يعني أنت متخيّل، أنا وصِلت لدرجة إيه؟
إمم. آه. أنت كنت فترتها ب وقتها بتدرس يعني وأنت و وأنت وشغال في الفترة دي يعني بتاعة الChef دي.
آه.